あ、やっぱりリモートが結構なんか私好きだったし、なんかメリットではあって、その、リモなんかリモートにずっと働いていると、なんかそれに慣れてしまって、なんかいちいち毎日出社するっていうのがあんま想像つかなくなっちゃったんですよね。
うんうん。 うーん。 ああ、そうなんですね。うん。
あ、そう。うん、それで、その本格的にそのリモートが無くなりますっていうのが、あの、そうですね、辞める数ヶ月前ぐらいに言われて、それで、まあ、じゃあ本当に、そうそう、本当にね、決定されて、いつ無くなりますよみたいなのが、はい、伝えられて、それで、ああ、じゃあ辞めようと思って辞めた感じですね。
噂だけではなく、本当にそうなったんですね。うん。 が。 うーん。 ああ、じゃあ、あのリ今回はリモートで働くのを重視してっていう点が決め手だったんですね？
そうそう、無くなるから。うん。うん、そうなんはい、そうそう、そういった経緯でうん、だったんです。
うん。 なるほど、でも確かに入った時と状況が違うっていうのが、2社目も3社目も
うん。ま、その時にん、うん。 あ、確かにそうですね。やっぱ状況が違うっていうのは確かにね、やっぱりそういうのが守られない守られないん、変わってしまうとね、なんか、割と気に入ってたとしても、うん、やめようかなって思っちゃいますね、私の場合は。
そうですよね。うん。うん。 うんうん。 ああ。

ああ、確か1年ないくらいだったような気がします。
ん、ああ、微妙な期間ですね、確かに。
うん、微妙な。うん、そんな期間だし、お給料も低かったので。
ううん。 ああ、そうなんですね。
うううーん、なんかその引っ越すほどじゃない
で、そのいろんないろんな要因が重なって、っていうことですよね。うん。
そうなんです。で、ねはい、あの、少し足を悪くしてしまって、あ、その通勤時間が長いせいでですね。うん、あ、もともとあんまり足は悪かったんですけど、なんか、そうですね、それでいつも行ってた病院に行ったらなんか「腫れてる」って言われて、それで、ま、「そのお仕事辞めた方がいいんじゃないですかね」みたいな感じで、うふん、お医者さんに言われたんで、それでうーん、そうなんです。それで、割とそれは新卒の会社だったんですけど、でもまあ。ん、もう8か月ぐらいかな。あ、いや10か月ぐらいだったかな。でも1年経たずに辞めちゃったんですよね。
はい。 え。 はい。 うーん。 、あ。 そうなんですか？うんうん。 あ。 うーん、なるほど、まあ、その健康上の理由とかもあると、ちょっとやめざるを得ないですよね。
ええ。 え。うん。 あ、はい、健康上の理由ってやっぱ一番大きかったですね。
うん、そうですね、やっぱり元気じゃないと、ね。 パフォーマンスもはい、そうですよね。
うん。え、そうそうそう、仕事できないんで、うん。はい、そうなんですよ。
うん、なるほど、じゃそれが1つ目の転職を考えた時の、決め手ですね。うん。
うん、会社のねはい、理由ですね。ええ、そうなんです。ん、でにかいめはい、そうですねにかいめは、えっと、そうですね、その新卒で入った会社を転職して2回目の会社に入社したんですね。それで、うそこの会社で、ま、しばらく、うーん、2、3年くらいですね、働いていたんですけど、まあ、そこの会社にはまあ少し不安が、あ、まあ、あったんですけど、でも一番の大きな理由は、あの、当時婚約者がいて、もうその彼とはもう別れちゃったんですけど、でもなんかあのその結婚することになってたので、その、彼が転勤があるお仕事だったんですね。
他はどうでした？うん。にかいめ。 はい。 うん。 ああ、はい。 はい。 うんうん。 はい。

ああ。 分かりました。ちなみにこう新しい会社に、ええと転職する時に、今あの辞められた理由はお伺いしたんですけど、こう、入る時にこう、あの決め手となる理由とかありますか？給与とか、あの、働き方とか、はい。選ぶ理由として、何かこう重要視してるものとかありますか？
うん。 うん。 ええ。 うんうん。 ああ、そうですね。 う、うーん。 ああ。迷いますね。いまあ、1番は、でも勤務地ですかね。私の場合は。あ、ま、リモ今はね、リモートですけど、うん。リモートがいいなって思うんですけど、まあ、でも、そのどっか働きに行くにしても、やっぱ遠いとそれだけでね、時間の拘束、ね、いちじかんはんだったらさんじかん、往復3時間とかね、かかるし。うん、あとそういえば、あ、いっしゃめうん。そうそうそうそう。で、そ、悪夢が蘇るし、あとそういうなんですか、どっかお客さん先に行かされる職場も嫌だなって、今は思います。
<chuckles> あ、それははい。あ、リモート、はい。 うんうんうん。 うーん。 <chuckles> わ。そうですよね。 うん、じゃあ、はい。いちんいち1社目の悪夢が蘇っちゃいますもんね。 うん。 ああ、そうなんですね。うんうん。
やっぱそうなるとなんか、どこになるか分からないじゃないですか。まあ、いい職場いい職場っていうかね、近いところでね、いい会社に行けたら全然、派遣で行けたらいいんですけど。でも、ね、そういうのってなんかほんとにガチャって言ったらあれですけどね、運だから。うん。そうそうそう。ね、なので、やっぱりそうですね。どこで働くことになるのかとか、そういったことは知っておくのが、うん。大事だと思います。
うんうん、確かに。 うーん、うん。 運ですよね、そんなの。うん、ガチャですよね。うん。へえ。 うんうん。 なるほど、そうですね。やっぱり続けていく上では、あの、通いやすさっていうのは重要な要素ですよね。
うん。 そうそうそう。条件をね、そう。 ね。まあ、あとは、まあ、お給料もある程度大事ですね。<chuckles>
うん。 うんうんうん、そうそうですよね、うん。
そうそうそう。なんか1社目は給料低かったんですけど、でも、なんか2社目になって、まあ、給料が確か100万くらいは上がったんですけど。うん。そう、そうなんですよ。まあ、1社目が低かったので。でも、やっぱり給料が低いとモチベーションも全然下がってる状態で、まあ、上がると、まあ、給料、うん、まあ、このくらいなら、まあいっか、みたいに思えるので、やっぱりお給料も、なんだかんだ言ってやっぱ大事ですよね。あのモチベになる。はい、そうなんですよ。<chuckles>
はい。 うん。 あ、すごく上がりましたね。へえ。 うんうん。 うーん。 うんうん。 うん、モチベーションにかなり、うん。ダイレクトに影響しますね。
うんうん。勉強するので。うん、今思えばそうですね、勤務地とお給料が大事です。<chuckles>
うーん。

ええ、転職を考えた時って、何が一番決め手になりましたか？
うん。 あ、そうですね。私、転職は3回したことあるんですけど、えっと、はい。まず1回目は、きっかけは、そうですね。なんか、すごい、通勤時間が長くって、いちじかんはん以上かかったんですね。
あ、はい。 おお、はい。 あ、片道でいちじかんはんっていうことですか？
うん、かたあ、そう。片道で。そうなんですそうなんです。
ええ。結構遠いですね、そしたら。
うん。結構遠くって、でもそれって入社する時に分かるじゃんって思われるかもなんですけど、それは私の場合は、あの、客先常駐っていうスタイルで、なんかお客さん先に、ま、派遣社員じゃないんですけど、その派遣されるというか、なんか本社は別にあるんですけど、そこからなんかお客さん先に行かされるみたいな感じだったんですね。それでそのどこにそうそう。はい。たまたま、はい。遠かったんですよ。
うーん。 <laughs> あ、はい。 うんうんうん。 ああ。 じゃあ、その当たったお客さんのところが遠いところだったっていう。あ。ええ、それはちょっと、運が悪かったという気は、ですよね。
うんうん。 あ、はい。運がほんと、悪く悪かったですね。ほんとなんか、ね、もっと近い人いるいるでしょって思うんですけど、私よりね。うん。
うんうん。はい。 うーん。 え、電車で1時間半ですか？

あ、じゃあもう結婚を見据えて辞められたっていうことですね。え、はい、なるほど。
はい。うん。あ、そうなんです。そうなんです、そうなん ううん。ま、でもうん。
うん、じゃ、ほんとはあんまり辞めたくなかったですか？
いや、でもやっぱ不満がね、さっきちょっと、ええ、さらっと言ったんですけど、不満があって、うん、不満はですね、えっと最初はあの、前の会社で私システムエンジニアをやってて、それで2社目に転職する時に、あ、エンジニアを辞めたいっていうのもちょっとあったんですね。え、システムエンジニアはなんかうん。
あ はい。あ、その不満っていうのはどういうことだったんでしょう？ はい。 あ、そうなんですね。じゃ、にしゃめはエンジニアではなかったんですか？
うん、最初はそうだったんです。最初は事務職ですかね、バックオフィス系のお仕事に、うん、ついてたんですけど。でもなんか入社してすぐに、なんか他の女の子が、あのシステムエンジニアとして入社するとかで、でも部署は男の人だらけだったっていうか、女の人はいなかったんですね。それでなんかかわいそうだからうん。
はい。あ。 ああ、そうなんですね。はい。 うんうん。うーん、そういう環境が、はいはい、多そうですよね。
うん、かわいそうだから私もなんかシステムエンジニアに勝手にさせられたんです。え、意味わかんないですよね。<giggles> <laughs> うん。うん、マジで意味わかんなかったです。<giggles>
え！<laughs> ええ、それは意味わからないですね。 へえ。 衝撃的ですね。え、でもこう、なってくださいという相談みたいなのはあったんですか？それともこう、もう無理やり決められた感じですか？
うん。 うん。 ま、みゃん。